À, vậy là đúng đấy. Thực ra thì, ờ, con người mà nếu không gặp nhau thì người ta vẫn hay có cái câu là "Người không qua lại, người hóa người dưng" mà, đúng không? Vậy thì nhá đó, cho nên là mình muốn hỏi một chút là bây giờ giả sử đi, với những cái người đồng nghiệp mà bạn vẫn có một cái chút cảm tình với người ta, vẫn muốn là là, gọi là là, bạn bè đi chẳng hạn, đúng không? Thì bạn mong muốn nhá, là sẽ giữ mối quan hệ này nó ở cái mức là ví dụ bạn bè lâu dài hay là chỉ cần giữ cái sự tốt đẹp cho nhau thôi, à, không cần gượng ép? Đó, thì bạn thấy thế nào?
Ồ, đấy, đấy, đấy, đúng, đúng. Ừm. À, thực ra thì mình nghĩ là cũng không cần phải gượng ép với nhau đâu, nhưng mà, kiểu như là, sẽ vẫn tốt với nhau và khi nhắc về nhau thì sẽ không có những cái lời lẽ gì xấu cả. Đấy, ví dụ hoặc là trong những cái dịp trọng trọng đại của nhau thì có thể vẫn mời nhau á, ví dụ như là đám cưới đồ chẳng hạn thì mình cũng rất là vui vẻ tham gia thôi. Kiểu như là, mình không muốn là, ừm, chúng mình quá xa cách với nhau nhưng mà không cần phải quá thân thiết như trước, nhưng mà vẫn giữ được cái mối quan hệ tốt đẹp á. Thì đấy là cái mong muốn của mình ấy.
Đúng rồi. Ừm, thế là hay đấy. Đúng rồi. Ừm, vậy là tuyệt vời đấy. Nghĩa là tuy rằng không gặp nhau cũng được, nhưng cứ gặp nhau là vui, thế là được rồi, đúng không? Nhiều khi không cần phải phức tạp quá đâu. OK, nghe qua câu chuyện của bạn thì có lẽ là mình cũng đã hiểu hơn rồi, thì mình cũng xin phép là sẽ đưa ra một số những cái cách nghĩ và những cái lời khuyên để bạn tham khảo xem là có phù hợp với bạn hay không nhá. Đầu tiên ấy, thì mình cũng muốn là gợi ý bạn nghĩ như thế này đi này, bởi vì là bạn nên hiểu rằng là cái việc nghỉ việc hoặc là bạn thay đổi công việc thì cũng đã được 3 tháng mà, đúng không? Thì cái việc này ấy, chắc chắn là nó sẽ kéo theo những cái thay đổi quan hệ một cách tự nhiên thôi, cái môi trường chung bây giờ công việc cũ của bạn cái môi trường nó biến mất rồi thì cái nhịp kết nối ấy, chắc chắn nà nó cũng phải thay đổi theo. Cho nên là bạn nên nhìn cái sự xa cách này này, đó là một cái hệ quả rất là bình thường của cái việc là không còn làm chung với nhau nữa, chứ không phải là do là ai cố tình bỏ rơi ai đâu. Đấy, cho nên là bạn cố gắng nhá, nghĩ theo cái, a, đường hướng như thế để bạn cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy những cái mối quan hệ đồng nghiệp cũ nó cứ xa cách dần. Đó, thì bạn thấy sao?
Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừ, đúng, đúng. Ờ, đúng ha. Ừm, đúng ha, nói chung là về tư duy thì mình cũng nên thay đổi một xíu, tức là cũng không nên quá buồn, đúng không? Cái điều đấy nó cũng là cái điều tất yếu chứ không phải là một cái cái cái gì mà khiến cho ai ai cố tình đẩy nó vào cái cái cái cái đường hướng như vậy, đúng không? Nên là bắt buộc là mình sẽ phải chấp nhận thôi ha.
Ừ, đúng đó. Đúng rồi. <coughs> Đó, thì bạn cứ nghĩ như vậy để bạn cảm thấy thoải mái hơn nhá. Với cả còn một cái nữa này này, thì, à, bạn cũng nên phân biệt giữa cái việc là đồng nghiệp thân và bạn thân thật sự, bởi vì là chắc chắn thì không phải mối quan hệ nào ở chỗ làm ấy, thì cũng có thể đi được xa với nhau đâu. Bởi vì là là từ đồng nghiệp sau đó thành một bạn ngoài đời Tốt đẹp. Thì bây giờ bạn cứ nghĩ phải cố hết sức
Ừ. Đồng ý.